อุ๊ย! ก็คือ อ๋อ ก็คือเหมือนกับว่า คุณพ่อเขาก็สอนลูกแบบหนึ่ง อันนี้เรียกว่า เหมือนเป็นการแบบให้ท้ายลูกไหมครับ? สปอยล์ลูกนิดหนึ่งด้วยไหมครับ?
<giggles> ก็ ค ใช่ คือพ่อเขาอะอารมณ์แบบประมาณว่า อะไรก็ได้ที่ทำให้ลูกกินข้าว เพราะขิ เขาคิดว่า เรื่องกินข้าวมันสำคัญกว่าอะค่ะ เดี๋ยวถ้าลูกไม่กินข้าว เดี๋ยวก็โดนแม่ดุอีกว่า ไม่กินข้าว อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าบางทีอะกระบวนการขั้นตอนที่เขาทำอะ มันอาจจะผิดไปหน่อย แล้วเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันดีไปกว่านี้แล้ว ตามประสาเขาอะค่ะ ไอ้โกรธเราก็โกรธแหละ แต่ก็โกรธเขามากไม่ได้ ก็ เขาก็เลี้ยงลูกให้ก็ดีแล้วอะค่ะ
อือ อือ เออ อุ๊ย! แล้วทีนี้ ตอนที่เราออกจากงานมา แล้วเรามาเป็นคนเลี้ยงลูกแทน นี่คือปรับเปลี่ยนยากไหมครับ ช่วงแรก ๆ?
แรก ๆ ลูกเขาก็มีอาการนะคะ เขาเหมือนกับว่า ทำไมอันนี้พ่อให้ทำได้ แต่ว่าแม่ไม่ให้ทำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาก็รู้สึกว่า จริง ๆ แล้วอยู่บ้านกับพ่อก็ดีกว่านะ แม๊ <chuckles> แม่ไม่น่าอยู่บ้านเลย อะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกเขาแรก ๆ น่ะค่ะ แต่เราก็ต้องมาคุยกับพ่อเขาให้เข้าใจว่า "เราจะจัดการเองแล้วนะ ฉะนั้นพ่อเนี่ย จะต้องมาแนวทางเดียวกับเราหมดเลยทุกอย่างนะ ห้ามค้าน ไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ลูกดู แล้วลูกไปขอเขา เขาก็ให้ดู" อะไรเงี้ย เขาก็โอเค ตกลงกันตามนั้น เพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ลูกดู เพียงแต่ว่า ในตอนนั้นเขาไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะ พอเราตกลงขั้นตอนการเลี้ยง กฎกติกากันได้เนี่ย เราก็เหมือนกับว่า เลี้ยงลูกไปในทางเดียวกัน ไม่ได้คือไม่ได้ อย่างเงี้ยค่ะ ต่อให้เขาไปขอพ่อ ก็ไม่ได้ หลัง ๆ เขาก็เลยเริ่มชิน แล้วตอนนั้นเขายังเด็กอยู่ด้วยอะค่ะ ประมาณ 2 ขวบกว่า ๆ ทำไปสักพักหนึ่งเขาก็ชินกับการที่ไม่ได้ดูแท็บเล็ตในตอนที่กินข้าว แล้วก็ไม่มีใครป้อน อย่างเงี้ยค่ะ ก็ปรับตัวได้ในระยะหนึ่งค่ะ
อือ อือ อ๋อ ครับ อ๋อ อืม <chuckles> อา อืม อืม กลายเป็นว่า เรากลายเป็นนางมารในชีวิตลูกไปเลย ใช่ไหมครับเนี่ย? พอเราเริ่มกลับมา <chuckles> โอ้โฮ
ไป ไปพักหนึ่ง ใช่ ๆ ๆ ลูกก็มองหน้าเรา แล้วก็เหม็นเบื่อหน้า แม่ ไปพักหนึ่งค่ะ แต่ตอนหลังเขาก็สามารถกลับ เพราะว่าเด็กยังไงเขาก็แบบติดแม่อะค่ะ เขา พอแม่เล่นด้วย พ่อเล่นด้วย เขาก็พอจะลืม ร เรื่องโทรศัพท์ไปได้ค่ะ
อืม อืม แล้วตอนนี้ ในช่วงปรับเปลี่ยนแรก ๆ เนี่ยครับ คือแล้ว แล้วเรา เรา เรามีที มีวิธีการใช้แบบไหนครับ? ทำให้ลูกเขาแบบว่า เฮ้ย! เขารู้สึกโอเคกับเรา ในการที่เราแบบ อะ สั่งสอนเขา หรือว่าให้เขาโอเคกับสิ่งที่เราบอกเขา อะไรเงี้ยครับ

ใช่ ในตอนที่เขาเป็นเด็ก เขาก็เป็นเด็กแบบว่า ว่าง่าย ก็ผ่านไปช่วงวัย 2 3 ขวบอย่างเงี้ยอะค่ะ เขาก็โอเค ทีนี้พอมาอีกที คือช่วงตอนเนี้ย คือกึ่ง กึ่งเด็กกึ่งโตอะค่ะ เพราะว่าเขา 12 ขวบแล้ว มันก็มีอารมณ์กลับมาอีกทีหนึ่ง คือเล่นเกม แล้วมันต่อเนื่องกับเพื่อนอยู่ อย่างเงี้ย แล้วก็มันถึงเวลากินข้าวอะค่ะ <giggles> ซึ่งเราบอกเขาไว้แล้วว่า "อีกครึ่งชั่วโมง แม่จะกินข้าวนะ" ฉะนั้น พอครึ่งชั่วโมงปุ๊บอะ ลูกจะจบเกม หรือไม่จบเกมไม่รู้แหละ แต่ว่าลูกจะต้องวางเพื่อมากินข้าวอะค่ะ
อืม อืม อ๋อ อือ อือ อืม อุ๊ย แล้ว แล้วตอนนี้นี่คือช่วงแรกนี่เขามีพฤติกรรมยังไงบ้างครับ แบบพฤติกรรมต่อต้านของเด็กปกติมันจะเป็นประมาณไหนเหรอครับ?
เขาก็มีบึ้งตึงบ้างนะคะ เขาก็มีบึ้งตึงบ้าง อ แต่ว่าบ้านเราเนี่ยคือเน้นกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาบึ้งตึงเนี่ยเราจะบอกว่า "ถ้าทำหน้าอย่างเงี้ย พ่อแม่กินข้าวไม่อร่อยแล้วนะ วันหลังอะจะไม่ให้มากินข้าวด้วยกันแล้ว ให้กินคนเดียว" ซึ่งเขาก็จะรู้สึกไม่ ไม่ ไม่โอเคในการต้องกินคนเดียว เพราะเรากินด้วยกันมาตลอด แต่ไม่ได้บอกเขาว่าให้ไปเล่นโทรศัพท์นะคะ คือโทรศัพท์ก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิม แล้วก็กินข้าว กินข้าวคนเดียวด้วย เพราะว่าลูกมานั่งทำอย่างเงี้ยแม่กินข้าวไม่อร่อย เขาก็แบบ เอ่อ เริ่มแบบเหมือนยับยั้งชั่งใจตัวเองมากขึ้นน่ะค่ะ
อือ อ้อ อืม อืม อืม หรือว่าในใจจริง ๆ เขา เขาบอกว่า "โอ๊ย ก็ดีสิ ถ้าฉันได้กินข้าวคนเดียว ฉันก็ได้ดูอะไรไปด้วย" อือ
คงมีหมื่นพันล้านคำ อยู่ ในใจ แต่ว่า ไม่กล้าพูดออก มา <laughs> เพราะว่าแม่ดุมาก ค่ะ
เออ <chuckles> เออ มันก็อาจจะเป็นไปได้นะ อันนี้เราได้ลองถามลูกไหมครับ ว่าจริง ๆ แล้วเขาอาจจะโอเคจริง ๆ หรือเปล่า? อะไรอย่างงี้ หรือว่าก็
ก็ไม่กล้าถาม กลัวลูกตอบว่า "โอเค กินคนเดียวก็ได้ แม่" <chuckles>
อืม อันนี้ก็คือเปลี่ยนเลยนะครับ เปลี่ยนวิธีกินข้าวไปเลยนะครับ โดยสิ้นเชิงนะครับ
ใช่ แต่ว่าคือเราอะอยากให้แบบเป็นการกินข้าวด้วยกันมากกว่าอะค่ะ มันเป็น มัน ในระหว่างวันน่ะ ต่อให้เราอยู่บ้างก็จริง แต่เราก็มีงานต้องทำอะค่ะ ทั้งพ่อเขา ทั้งตัวเราเอง อย่างเงี้ย ต่างคนก็ต่างทำงาน เขาก็เล่นโทรศัพท์อะ เล่นกับเพื่อนอะไรของเขาไป แต่พอช่วงเวลากินข้าว เราอยากให้แบบกินด้วยกันน่ะ ฉะนั้นก็คือต้องมากินพร้อมกันพ่อแม่ลูก ต่อให้กินอาหารคนละอย่างกันนะคะ เพราะว่า 3 คนเนี่ย ชอบกินไม่เหมือนกัน แต่ว่า ก็นั่งกินด้วยกัน มันจะได้พูดคุย แล้วก็ไม่มีการใช้โทรศัพท์กันใน ในมื้ออาหาร ทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะ
อือ อือ ๆ อือ